はい。で、プロボクサーになったら、あのプロに入っても、そんな給料良くないんですけど、ほんとにあの世界レベルとかになったら、ファイトマネーで1試合、もう何百万とか何千万とかってもらえたりするんですね。
うん、うん。 はいはい。ああ、大きいですね。うん。
はい、そういうのに憧れ持っててやってたんですけど、なんか、あの、お酒が彼すごい好きなんですよ、あの、高校の時は飲んでないですよ。はい。
はい。 はい。 <laughs> はいはい、大人になって、はい。
そうですそうです、大人になってあの、大が高校卒業してから、あの、まあ、んどボクシングを続けてたんですけど、あの、お酒に出会って、お酒がすごい好きになってしまって。
はい。 ああああああ、ハマる人は ますよね、お酒は。うん。<chuckles>
そうなんですよ。ものすごくはまって、もういろんなお酒飲んで、いろんなバーで飲み歩きしてて彼やってて
はいはい。 はいはい。<giggles>
そのうち、ボクシングって、あの、ほんとに楽しいわけじゃなくて、あの、彼の置かれた育った環境とかでやってきただけだって気づいたみたいで。
うん、うん。 ああああ、確かに家庭環境とかって、結構なんか大きく影響しますよね。自分のやってきたこととか、習い事とかに。うんうん。
そうなんですよ、まさしく、はい。で、ほんとお酒が好きになって、そうやって色々調べたりとか、このお酒はどこでできているとか、実際行ったりしたらしいんですよ。
<chuckles> はい、はい。わあ、すごいですね。だいぶ熱がある、はい。
はい、そしたらそうなんです。熱ほんとに熱量を持ってそうやってやってて、別に仕事にしようと思ってなかったんですよ。
はい。 はいはい。
はい、今や、あの、ほんとに何店舗も持つバーバーの、あの、なんていうん、オーナーになっているんですよ。
え？ すごい。すごいですね。え？それはボクスボクサーを続けながらですか？ではなく。はいはい、辞めて、好きなことを仕事にしたんですね、趣味を。
そうなんですよ。はい。 いや、ボクサーもう辞めてです。 はい。 そうなんです。仕事に、しそうなん、「なった」って言ってましたね、彼も、はい。
わあ。 なったんですね。ええ。<chuckles>
そうなんですよ。
すごい。やっぱ、そうん。それだとやっぱこう、お金を稼ごうと思ってやってないですし、やらなきゃと思ってやることじゃないから、すごい、また楽しんで、なんかストレスなく続けられそうですよね。
うん。 そうなんです。ほんとにやらなきゃって思ってやってたら、いつか嫌になったりとかするじゃないですか。
うん、うん。 うん。 いや、ほんほんとに。はいはいはい、そう思います。
うん、それが無くて、もうほんとに研究し続けたりとか、いろんな人と話したりする中で、そういう出会いがたまたまあって、あの、バーのその、下っ端に入って、ちょっとやってみようと思ったのをきっかけから、今やこうなって、もうプロボクサー、あの、入りたてから、もう本当ある程度ベテランに行くぐらいの選手より稼いでるんで。
ううん。 ん、うーん。 うんうんうんうん。 ええええ。